ああ、で、今でもその当時の曲を聴かれるってことは、今時の曲、まあ、韓国のアイドルは置いておいて、いむあの日本のアイドルと曲、どこが違うんですかね？今でも聴きたいて思うのは。
うーん。 うん。 うん。 うん、うん、うん。 うん。 ああ、ま、私の思い出レベルですかね、まあ、一番のとこで言うと、あのうん、うん、ま、さっきもあれ言ったんですけど、ほんとに生活の一部というか、に、こういったアイドルの曲が入ってるっていうのが結構あったので、あの、ほんとにあの時の曲を思い出すと、すごい、うーん、なんかこうその時のことをすごい思い出すっていうか。うーん。なのでうん。あ、ま、そうですね、懐かしい気分にもなりますし、なんだったら、聖子ちゃんのこの歌が歌ってたこの夏の頃の感じとか、ま、冬の頃の感じとか、なんかそういうのをちょっとね、思い浮かべたりしますかね。
あ、なるほど。 はい。 あ、はい。 あ、はい。 うえ、懐かしい気分になるんですね。 ええ。 はい。 なるほど。私、逆に、あの、中学生とか多感な時期に聴いてた曲って、あの、今聞きたくないんですよ。なぜかっていうと、なんか、き多感な時期ってなえ悩みが多かったので、その曲聞くと、辛い出来事をおもし思い返しちゃうんですね。
うん、うん。 ああ、なるほど。うん。 ああ、なるほどね。うん。 ああ、そうなんですね。ああ、そうですか。
はい、そういうことないです？ん、なんか当時の曲聴くと辛いこと思い出しちゃうとか。
あのね うん。 ああ、なんか、あの、私はですね、ま、例えば中学の頃、私、アメリカに、ま、父の仕事の都合でアメリカに住んでいたことがあって、で、その頃は結構中学時代にそうなんです。で、その頃って結構あの、マドンナが出てきたり、まあ、なんだったらマドンナんデビューをは、もう私がアメリカにいる時でしたけど、うーん、あとマイケル・ジャクソンとかも流行ってて、で、私その頃ってすごい辛い思い出が多いというか、まあ、あの、なんていうか、うーん、友達をすそう、引っ越しもしたし、英語も喋れないしみたいなことで、すごい辛い思い出も多いんですけど、でも、あの頃の曲を聴いても、全然なんかつらうーん、なんか聞けないっていうことはなくて、なんだったら、うん、やっぱりうん、そうなんです。歌謡曲と一緒で、「いや、この歌が流行ってたのは何年のどの季節だ」ぐらいまで言えるぐらいかな、どっちかっていうと。うん、思い出す。
はい。 あ、中学時代に。えあ、はい。 あ、はい。 あ、はい。 ええ。 あ、異国の地だから。はあ、え。 あ、はい。 はい。 はい。 あ、そうなんですね。 へえ。え、 マドンナも聞いてたってことですか？
あ、そうですね、結構聞いてましたね。うーん、なんで今もそう。今もねどっちかってたやっぱりその80年代の洋楽もその時代の物は聞きますね。自分がうん、学生だった時の歌っていうのは結構聞いたりしてます。
あ、マイケルジャクソンも。 あ、はい。 ああ。 え？

あ、そうすると、やっぱりその辛かったことを思い出すよりも、懐かしい、楽しい気分にさしてくれるって感じなんですかね、どの曲も。
うん。 あ。 うん。そうですね、懐かしい気分って感じですか、ま、でも確かにそうですね。うん。なんだったらちょっとあの、きうんと聞いてすごい、うん、あ、懐かしいなってこう、思いたいっていう思いもあって聞いたりもするかな。うん。
ええ。 ええ。 あ、なるほど。例えばじゃあ、カラオケ行ったら、あの聖子ちゃんとか明菜ちゃんの日本の歌を歌うか、それともマドンナとかマイケルジャクソンみたいな洋楽歌ったり、どちら歌います？
うん。 うん、うん。 あ、そうですね、ま、基本的には80年代の歌謡曲ですね。ま、何故かというと、私ちょっとモノマネとかをしてたので、あのうん、そう、うん。あそう。
はい。 ええ。 え、それはなんか興味ありますね。え、モノマネって、聖子ちゃんのモノマネですか？
あ、そうですそうです。聖子ちゃんとか明菜ちゃんのモノマネをよく、小学校の頃からしてたんですよね。なので
はい。 それはどこで披露するんですか？
あ、なんだったらこう小学校とかだと学校のま、いわゆる、な何ですか、学期末とかにやるお楽しみ会っていうのがあったんですけど、そう、そう、で、そういうところで、あの、うん、なんかこう披露するというか、したりしてましたかね。うん。
あ、ありましたね。 はい。 ああ、じゃあ、あのモノマネも、そういう聖子ちゃんしてたっていう懐かしい気分に浸れるってことなんですね。
うん、うん。 あ、そう。で、なんだったら、ま、例えばですね、シャワーとか入ってる時に聴く時とかだと、なんだったらちょっと、声モノマネをしてみたりとかしながら歌ったりしますかね。
はい。 ああ、なんか面白い思い出ですね。モノマネをしてたっていうのは。
うん、今でも、うん。うんうん。そうなんです。ちょっと、なかなかうん。うん。
え、でも、あの、外国に住んでた時は、せっかくその身につけたおもあの、モノマネも外国人の前では、なかなか面白さが披露できないですよね。
うん。 ああ、そ そうですね、あの、なので、ま、私、その外国人の、ま、現地校っていういわゆるね、平日は現地校に行ってたんですけど、あの、土曜日だけは日本人の学校に行ってたので、ま、その土曜日になんとなくこう、友達の前で披露するみたいなことはありましたね。
ええ。 はい。

あ、なるほど。あの私がその聖子ちゃん知ってるのは、ま、保育園の頃なので、曲までははっきり覚えてないんですけど、でも、なんとなくその頃のイメージで、あの、聖子ちゃんとかってもう国民的アイドルだったような記憶があるんですよ。
うーん。うーん。 あ、そうですか。うーん。 うん、うん。 うん。 そうですね。うーん。いやほうんうん、うーん。
はい。なんか今のアイドルは、ないろんなアイドルいるじゃないですか。
あ、そうですね。うーん。
なんかこれといって国民的アイドルっていう、すごいっていうアイドルは、今パッと浮かばないんですけど、やっぱり、あの当時の聖子ちゃんってすごい、人だったんですかね？
ああ、やっぱり うーん。 うーん。そうですね。聖子ちゃんと明菜ちゃんも、そんとすごかったですね。あの、そうですね。まあ、他にもまあ、例えば小泉今日子さんとか、まあ、あとちょっと、おすおれ何ですかね、おの少し少し遅れた時代だと中山美穂さんとか工藤静香さんとかもいましたけど。
ああ、はい。 ああ、はい。 ああ、私好きでした。もう中山美穂大好きで、小学生ぐらいの時中山美穂にはまってましたね。
う、ううーん。あ、そうあ、そうなんですよね。私はどちゅ高校生ぐらいかな。うーん。なんで、あの、でもその中でもやっぱね、ダントツで聖子ちゃんとかはね、ホントに人気ありましたね。まあ明菜ちゃんもすごい人気ありましたけど、まあ聖子明菜ってこのうん、うん。
はい。 はい。 はい。 へえ。あ、じゃ、もう国民のほとんどが好きな、かアイドルって感じなんですか？もう、神様のような。
あ、でもね、ぎゃいや。でも逆に人気のある方って結構なんですかね、うーん、悪ぐ悪口も言われ言われるというか、人気があるからこそ。うん。なんそうそう。
はい。 ああ、確かに。 人気のある人は、あの、逆のアンチの人もいますよね。
うん。そうそう、そうなんです。なんで、そういうのもあったかなとは思いますね。なんまあなんだったら何であんなぶりっ子しちゃってみたいな。というか、いわゆるそのぶりっ子っていう言葉が流行ったのも、まあ聖子ちゃんがいあの、から来てるってよく言われるんですけど
<chuckles> はい。
そう、なんでうーん。
はい。なるほど。え、明菜ちゃんはなんかちょっと雰囲気ちまい違いますよね。聖子ちゃんぶりっ子キャラで、明菜ちゃんは、なんか渋い感じの、なんか大人な女な感じがしたんですけど、やっぱりそういうのって曲にも現れます？なんか
うん。 うーん。うん。 あ、そうですね。 ああ、ぼうん、すごい
聖子ちゃんだと可愛いぶりっ子っぽい曲なんですか？
うーん、そうですね。明菜ちゃんはどっちかってとツッパリというか、あの系だったので、歌もすごい、うう、何だろう。ま、少女 A とか、1/2の神話とか、まあ、あと十戒とか、ま、どっちかっていうと結構凄みのある歌がすごい多かったですね。なんか、うん、それもすごい魅力ではありましたよね、やっぱり。
あはい。 ええ。 はい。 ああ。 はい。